Mh. Pensa che a proposito di arte, ti racconto così, ehm, qualche weekend fa sono andata, mhmm, con una mia amica a Parigi, con l'obiettivo di vedere più musei possibili, perché quest'anno compio 25 anni ed è l'ultimo anno in cui sono gratis. E quindi sì, no.
Ma fantastico. Ma va. No, non lo sapevo. Ho saltato i miei 25 anni, mannaggia.
Non sapevi che a Parigi tutti i musei under 26 sono gratis.
No, ti prego. Valli a vedere tutti. Vedili tutti.
Infatti, beh, li ho visti, li ho visti, li ho visti. Non tutti, tutti, ma quasi. La maggior parte. Sì, sì, pazzesco. Pensa che un weekend apposta per vedere tutti i musei. Bellissimo.
Bravissima. Ma che cosa bellissima! Ma che cosa mi stai dicendo? È bellissi Io adesso questa cosa la dovrò dire a tutti i miei amici 25 enni.
Eh, certo, vai a spargere informazione. <chuckles>
Ma è bellissima questa cosa che mi hai detto. Io purtroppo li ho superati, non non rientro non mi fanno entrare. Però vabbè. Dovrò pagare il biglietto.
Eh. Però dovrai pagare il biglietto, sì. <chuckles>
Eh, vabbè, mi tocca, che ti devo dire? Poi se passo per Parigi, voglio dire un biglietto lo pagherò, che ti devo dì eh, sì. Sono belli, vero? Ma senti
Eh, certo, sei obbliga non puoi non vedere i musei, sono pazzeschi. Sì beh, ma Parigi è un museo vivente per me. Bellissima. <chuckles>
Sì. Eh, io pensa non ci sono nemmeno mai stato. Viaggiato ho viaggiato tanto, ma
No, devi andare, secondo me la apprezzi.
io vorrei un sacco andarci. Sì, beh, poi un bel viaggio d'amore vorrei andare a fare a Parigi.
Eh, io il primo l'ho fatto col mio ex. Il secondo con la mia amica perché
<laughs> Co una co' la una co' l'amore e una co' l'amore vero. <laughs> Grande. <chuckles> L'hai vista la
Esatto. <chuckles> Funziona così, funziona così. Dicono che alla fine Parigi rompa le relazioni, quindi non ti consiglio di portarci l'amore. Eh, sì.
Ah. Ma no, io lo vado a trovare l'amore.
Ah, okay, okay, allora sì, ci può stare, ci può stare. <chuckles>
Parto e vado a trovarlo. <chuckles> Va bene. Senti, io vado a prepararmi la cena. Ti ringrazio brava, ti ringrazio per questa compagnia.
Sai che anch'io vado a mangiare. <chuckles> Anche anche io a te. Grazie mille. Altrettanto. Ciao. Ciao, cia cia ciao.
Ti auguro una buona serata. Ciao, ciao. È un piacere.